Okey, hello! Magandang hapon.
Hello po, magandang hapon! Nakakatuwa naman yung salubong niyo sa'kin, kamusta?
<laughs> Ayos na ayos naman na kahit medyo mainit, ikaw ba kamusta ka naman?
Mm, oo nga, eh. Ayun po medyo pagod naman kasi, ah, galing trabaho pero alam niyo po yun, um, at least weekend na 'di ba? Ayan mm.
Ah. Oo, Sabado na bukas. Sabado, oh, 'di ba weekend na wala ng pasok, a wala oo, actually wala pasok kasi bakasyon na, walang bata.
Mm. Wala na po. <laughs> Oo, ayun nga eh. <chuckles> Pero
Oo, <chuckles> walang ano, walang tinuturuan. Mm.
Ah, so teacher po kayo?
Opo, teacher po ako.
Ayun, hello po ma'am! <chuckles> Pero yun po
Mm. Ay, 'wag mo na akong tawaging ma'am, okey na 'yan. <chuckles>
Matanong ko lang, um
Ay.
ah, ano po kaya yung ano, epekto ng ano kumbaga selos sa relasyon? Ayan.
Ano po 'yan? Ay, naku sobrang selos, naku mahirap yan kasi kapag sobrang selosa ka, may mga naiisip ka na hindi maganda, 'di ba? Oo, kasi, ah, exi yung experience ko, ha, kuwento ka lang, nung bagong kasal ako
Mm. Mm. Totoo po 'yan, oo. Mm.

Hindi ka naman nakikipag-usap, oh, 'di ba? Kasi mahalaga 'yan sa mag-partner, eh, kailangan open kayo sa isa't isa, yung walang lihiman, walang tinatago. Oo, ganyan. Eh, ikaw ba, para sa 'yo?
Mm. Opo. Mm. Ayan, ang ganda po, ang ganda po nung sinabi niyo 'no. Totoo yun, like yung walang lihiman lang, talagang pa ano, tapat. Kasi ano, eh, kapag halimbawa laging nabibigyang li linaw or talagang na-a-assure tayo 'di ba, and sa'tin mismo nanggagaling, talagang okey. Kasi minsan hinihintay lang din naman natin, hinihingi natin 'to, sa mga partner natin na mapag-usapan. Hindi naman ah, lalo na kung matured na, lalo na sa stage natin ngayon, pakiramdam ko kaya siya pag-usapan nang walang nangyayaring away or hindi nagsisigawan. So, magandang communication talaga is, parang sobrang ano niya, sobrang laking epekto para ma-handle, para ma-address nang maayos. Tapos hindi na po maulit 'no, kung maulit man, ta's talagang sobrang rare, kasi yun din yung nagpapalakas ng tiwala. Tapos nagbibigay kumbaga assurance nga, para para mas matibay or talagang mas makita natin na kaya, kayang tumagal ng relasyon.
Mm. Oh, tama, kasi saka kailangan din sa isang relasyon, may tiwala kayo sa isa't isa 'no? Kasi kung wala yung tiwala, eh, 'di wala na, wala nang kwenta 'no? Do'n na nadi nagsisimula ano, do'n na nagsisimula yung away 'no? Hanggang sa yung maliit na away, nagiging malaki na, hanggang sa na humantong na kayo sa paghihiwalay, yun ang masaklap do'n 'no? Oo, tsaka isa pa, nakakasakit ka rin, 'no ng isang iba, lalo na kung inosente naman talaga. Na bigla ka na lang nagagalit, <chuckles> na bigla ka nalang nagagalit do'n sa tao, na wala namang ginagawa. Oo, oo. Di ba nakaka, na Kaya iba talaga 'no, iba talaga 'pag umiral yung pagseselos 'no?
Mm. Mm. Opo, hirap na po tala Mm. Ayan, totoo. Ayan, oh. Mm. Opo, yun lang. <giggles> Napagbubuntungan. Mm. Mahirap talaga po yan. <chuckles> Anyway 'no? Opo, thank you. Mm. Ayan 'no, ang dami pong dami ko pong natutunan, grabe. Um, thank you po sa inyong oras, sa inyong panahon, at sa lahat po ng inyong naibahagi. Maraming salamat po.
Ay, oo. Marami din akong natutunan sayo. Mraming salamat, sana makausap pa kita sa mga susunod na ano 'no, na araw. Oo.
Mm. Ayan. Oo, naman po. Walang problema. Ayan, ingat po palagi. Magandang hapon ulit.